Me conta uma experiência na natureza que mudou a sua visão do mundo.
Olha, na verdade, várias, várias, eh, experiências, né, mas eu vou tentar, eh, dar um exemplo de quando eu tinha uns 15 anos.
Várias. Uhum. Sim. Beleza. Que que aconteceu? Hã, hum.
Né, então, <sneezes> minha meu contato, assim, minha visão de contato com a natureza na praia era uma visão muito urbanizada.
Uhum. Sim. Você morava onde?
Eu morava em São Paulo, né, então quando a gente ia pra praia, a gente ia quando eu era muito criança, a gente ia pra Praia Grande, né, depois Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, que é o litoral norte de São Paulo, né, o que vai em direção ao Paraná
Sim. Uhum. Certo. Uhum.
né.
Beleza.
E todos os lugares que eu frequentava já eram organizados, não como hoje em dia, né, bem menos, mas não é, assim, realmente, só a praia.
Hum. Aham. Uhum. Tinha tinha praia, e aí no no local ali no bairro tinha estrutura de restaurante. Talvez os prédios ali em frente à praia, era era uma mistura de urbano com natureza.
Isso. Isso. Isso. E essa era a minha visão, né, até então. Eu tive hã hã, posso ter tido outras experiências, mas assim, de praia, eu me lembro disso, né. Minha mãe não era aquela pessoa que me levava pra fazer uma trilha ou que se interessava. Ela gostava mesmo e era de pegar uma cadeira de praia e tomar sol e ficar tranquila e pedir um camarãozinho de vez em quando.
Uhum. Sim. Sim, sim. Olha só. Aham. Entendi. Mas então assim, você você quer dizer que quando você pensa em praia, você sempre associa a um local urbanizado? Você não consegue, por exemplo hã.
E Não. Na verdade, o que eu quero dizer que até aquele momento, sim.
Até aquele momento. Beleza.
Aí que teve a virada do jogo. <laughs>
<laughs> Tô me precipitando, né?
Eh, não. Eh, talvez eu também não não tenha me explicado muito bem, pode ser também. <chuckles>
Não, não, não.
Eh, e e aí bom, tudo começou com um convite que a minha tia me fez, né, pra ir de barco, fazer a um passeio de barco, né, no carnaval.
É. Aham. Sim.
Eu aceitei, não sou boba nem nada, né.
Claro. Eu, hein.
Eh, ia ter minha prima, meu primo, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então então eu aceitei
Sim. Entendi, entendi.
né. E a gente foi, hã, a gente saiu de São Vicente, né, que é litoral hã, não sei nem se se a gente pode considerar sul ou norte de São Paulo, mas acho que São Vicente está mais pra sul do que pra norte. Mas enfim, é uma das praias mais próximas na da da capital.
Hum. Uhum, entendi. Da capital, beleza. E e são é quanto tempo da da capital pra praia mais próxima?
São Vicente é 40 minutos, mas isso, né, contando que não tem trânsito, contando que você está em um dia maravilhoso
Qua 4 horas? 40 minutos só? Da da capital de São Paulo até a praia mais próxima são 40 minutos?
né. É porque tem São Vicente, Guarujá, Santos, Praia Grande.
Hã. E porque que então as pessoas ficam brincando e zoando que São Paulo só tem prédio e não tem praia? Porque 40 minutos é muito perto.
Pois é, né, eu também me pergunto. Porque, assim, eh, que, assim, eu sou de uma época, né, que era possível pensar em viajar no fim de semana, né. Quer dizer, você trabalhava na sexta-feira até às 18h, deu 18h, tchau e bênção, né. E a gente passava então sexta-feira já na praia à noite, acordava sábado, acordava domingo e voltava do domingo no final do dia. Hoje em dia é um trânsito infernal, você não faz mais isso.
Aham. Sim. Sim, sim. Que isso. Que vida maravilhosa. Uhum. Uma pena, uma pena.
É uma pena, né. Como como eles deixaram crescer assim, sem pensar nessas consequências.
Sim. Uhum. E mesmo com a questão de, eh, variedade das placas, né, mesmo com rodízio de placas, continua um trânsito absurdo.
Não, é um absurdo. Eh, há muitos anos atrás já, sei lá, uns 10 anos atrás, era dia do meu aniversário, eu estava no Brasil, né, que eu já não moro no Brasil há muito tempo, a minha prima falou: "A gente vai para o litoral norte," que eu amo litoral norte, aí que eu ia chegar, né. "A gente vai pra Juqueí", falei: "Ah, beleza, vamos pra Juqueí." A gente saiu 8h da casa da minha mãe pra ir na casa da minha prima, porque ela preferia que a gente fosse partisse da casa dela.
Uhum. Uhum. Olha, sim. Uhum. Sim.
Só que ela escolheu o pior caminho daquele dia pra, né, chegar na estrada, pra descer para o litoral. Isso quer dizer que a gente ficou umas 5h só em São Paulo, tentando sair de São Paulo.
Hum, entendi. E foi, assim, um fim de semana normal, não tinha feriado?
Não era nem fim de semana, não era nem fim de semana. Era um dia de semana normal, porque eu estava de férias e minha prima estava com tempo também, você entendeu?
Tinha feriado nem nada? nem era fim de se Aham. Caramba, que loucura, né. Mas olha, eh, deve ser o o Rio de Janeiro e São Paulo também, eles acabam concentrando muita gente, né. Não são cidades tão grandes, mas têm uma concentração muito grande de de pessoas, e aí infelizmente acaba gerando isso.
É, não, foi horrível. Né, eh Como eu te disse, quando eu tinha 15 anos, né, esse Por exemplo, se eu quisesse ir para o litoral norte, né, que fo ia lá que eu queria chegar. Quando eu descobri, né, o litoral norte, né, então eu fiz essa viagem com meus tios, conheci a eh, de barco, né, eu conheci Parati
Hum. Sim. Entendi. Sim.
porque a gente saiu de São Vicente, então a gente foi indo, indo, indo, passou por Paraty, foi indo, indo, indo, foi pra Ilha Grande e foi pra Abraão. Mas isso, ah, hã, se eu tinha 15 anos, isso foi em 87, não, 89.
Legal. E entendo, sim. Rio de Janeiro, tudo isso já. Uhum.
Então, assim, a Ilha Grande ainda não estava, eh, ainda não era um ponto turístico como é hoje. É, então, quando a gente chegou em Abraão, Abraão não era sujo. Hoje você chega em Abraão, né, que é a 1º praia que né, que você aterrissa, eh, com como se fala? Com aquele, eh, barca, né. Com a barca
Tão famosa, né. Entendi. Entendi. Hã. De barco? Sim, mas tem outro nome, não é catamarã, eu acho
Tem também, porque tem a barca que sai o horário, hã, cedo, né, sai tipo, 8h, e que é para o povo que vai trabalhar ou que vai fazer compras, né, no continente, mas depois tem os barcos também que você pode se organizar, que podem ir em praias diferentes da ilha também.
que chama? É. Sim. Uhum. Sim. <chuckles> Exato, exato, exato. Uhum. E aí você viu que estava você chegou a ter uma outra experiência depois e percebeu que estava bem feio, desorganizado, lá?
Ah, percebi, porque foi um déjà-vu né. Então, na verdade, foi assim: então eu fiz essa viagem de barco, só que naquela época eu não sabia de muita coisa, né. Então eu não sabia que eu tinha passado pela Ilha Grande, nem nem me toquei, você entendeu. Eu sabia que a gente foi pra uma praia que chamava Abraão ou Saco do Abraão, uma coisa assim, isso eu sabia. E eu já me apaixonei, eu já me apaixonei porque falei: "Nossa". É, não tinha nenhuma construção, né, não tinha nada, era só realmente a praia, só a natureza, mais nada.
Aham. Sim. Sim, sim. É. Hã. Poxa, isso é muito legal. Uhum. Exato. Exato, é, é um sentimento que fica, né, porque você a praia, geralmente as pessoas associam a isso, é é o mar e o verde, né, a terra. Mas hoje em dia, como você falou, você precisa ir pra bem longe, bem distante, se afastar muito pra encontrar lugares como esse ainda, né.
Uhum. Isso. Pois é. Na e naquela época, assim, hã, talvez menos, né, porque mesmo no litoral norte de São Paulo, mesmo ali quando você tem Trindade, né, depois de Trindade antes de você chegar em Paraty, você tinha umas praias, acho que tem, né, umas praias bem legais
Uhum. Sim. Uhum, sim.
né. Mas Trindade, eu fiquei impressionada e também fiquei impressionada com uma outra coisa que eu vi mudando, mas eu vou voltar no assunto. Eh, ontem eu estava lendo o jornal e aí uma reportagem sobre São Tomé das Letras, mas uma coisa muito rápida, tipo um flash, né, de 1 minuto
Aham. Entendi.
e como mudou. Nossa, construíram, assim, te eh, antigamente, é difícil o acesso, mudou tudo.
Mudou. Você percebeu? Uhum. É.
E eu falei isso por causa de Trindade também. Trindade ficou completamente acessível
Entendi, não era. Entendi, é. O pessoal também, conforme os anos passam, vão descobrindo, né, esses lugares, por eles serem muito bonitos as pessoas vão migrando e, consequentemente, vai aumentando a estrutura, né. Um exemplo, eu morei em Natal no nordeste, e aí quando quando eu morei lá na época, ainda era um lugar vazio, não não existia trânsito, era um paraíso, né. Conforme os anos passaram, até a questão da violência aumentou muito, né, as pessoas falam muito que agora é violento, passou a ter trânsito, porque era uma cidade maravilhosa, né, mas como são paraísos, eu acho que as pessoas acabam descobrindo e vão vão
e não era. É normal, né. É verdade. E aí? Tá vendo que chato? Você tá vendo? Mas esse que é o problema, você entendeu? A não tem problema crescer, porque é uma consequência, acho que todo mundo tem o direito a desfrutar do que é bonito, do que é bom, né. Eu já fui muito mais egoísta, mas eu já entendi que eu não eu não sou eu a privilegiada que tem direito e que ninguém mais pode ter, mas eu acho que tem que ter certos, eh, cuidados, né, pra não deixar isso acontecer, né. Não adianta você falar: "Eu quero ter muitos turistas aqui, eu vou ganhar muito dinheiro aqui, eu vou construir isso e aquilo", mas e o impacto de tudo isso? Então tem coisas que não que não devem crescer.
Uhum. Sim, verdade. Respeito, né, ao local. Interessante. É verdade. Aham. Sim, mas é que eu entendo eu entendo o que você fala. Na verdade, não seria nem questão de egoísmo, porque eu acho que inconscientemente você fala que você não quer outras pessoas, porque você associa àquelas pessoas que são mal educadas, que trazem lixo, né, que não que não se comportam como deveria. Então acaba a gente acaba tendo esse pensamento de que não quer que as pessoas vão até o local, mas aí é o é o que você falou, né, se chegar com respeito, se chegar com cuidado, eh, não tem porque as pessoas não irem pra pra esses locais, mas entendo perfeitamente o que você tá tá falando.
Uhum. É.
E
É, é super complicado, né.
Sim, mas e hã.
E aí, né, voltando um pouco o assunto, né, então essa viagem, né, que eu fiz quando eu tinha 15 anos já tinha me me mostrado que existia esse cenário, né. Então aquela coisa urbanizada de praia que você chega, tem os prédios, a rua, os restaurantes, tem tudo, né, ela já tinha se transformado. E eu já já não queria mais isso, eu já estava realmente procurando algo mais, eh, próximo à natureza. E aí que eu descobri o litoral norte de São Paulo, né, porque todo mundo falava de Cambori, Cambori, Cambori, Cambori, aí uma vez com a minha amiga, né, eu falei assim: "Ó, e se a gente for?".
Uhum. Entendi. Sim. Uhum. Enten Sim. Próximo à nature Olha. Uhum.
Ela olhou pra mim e falou assim: "Vamos", e a gente foi. <gasps> E na época também não não estava urbanizada, né, tinha uma parte que realmente era natural e só dava pra ficar em uns quartinhos bem baratinhos, bem mixuruco mesmo, em que só tinha os surfistas. E pra comer só tinha um lugar que fazia prato feito e um lugar que vendia pão e leite, só i pão leite e café, né, o café da manhã.
Sim. Hã. Entendi. <chuckles> Entendi. Mas esse era o seu objetivo, né, você queria um lugar mais deserto, que tivesse mais natureza, né.
Uhum. Exatamente.
Certo.
E quando, eh, eu encontrei esse local
Uhum.
eu já não não me interessei mais pela praia urbanizada, assim, já não posso vi eu posso ir conhecer, eu não sou uma pessoa fechada, né, e tem muitos lugares que são legais ainda, não tem problema, mas se eu tiver que escolher, ah, eu vou procurar um local que eu possa aproveitar, né, da natureza, das trilhas, da praia.
Hum. Uhum. Entendi. Sim, sim. É claro, é claro, porque você pensa no quando você pensa na praia, você pensa naquele quadro maravilhoso, né, da do mar azul encontrando o céu azul, e, ali, a areia com a parte verde, né, você não não associa aos prédios ali em frente, você não vê uma praia lotada na areia, você quer essa essa tranquilidade, né, e hum.
Mm-mm. É, porque olha só, né, uma praia lotada na areia significa o quê? Significa que se você vai de carro, você vai ficar 10 horas pra estacionar, já acabou, né, a tua vontade de ir para a praia.
Só que não dá pra estacionar. Exatamente, nossa, isso isso é verdade, né, porque começa no estresse, o dia, meu Deus do céu, 1 hora pra achar vaga. <chuckles>
Né? <chuckles> Aquele calor, né, normalmente quando tá, assim, lotado, porque é verão, né.
Caramba, exatamen Exatamente isso. Aí chega a areia já tá tomada, né, você procura um lugar em que não tenha pessoas com caixa de som alta. <chuckles> Sim, sim.
É. De preferência, né, e, assim, aqui onde eu moro, né, antes não era pago, né, o estacionamento, agora não tem jeito, você não tem como escapar, você vai pra praia no verão, você paga o estacionamento. E é caro, você entendeu?
Aham. Pois. Pois é. Esse ai o é um outro assunto, né, como é que chegou nesse ponto? No Rio, por exemplo, tem uma praia que é é muito curiosa essa praia, você tá na na estrada, né, numa numa avenida bem famosa do Rio, você sai por 5 minutos, você chega num lugar maravilhoso que é exatamente esse lugar que você falou, que é natural, se chama Grumari, no Rio, é um lugar lindo, só que para parar lá, você tem que pagar R$10.
Hum. Uhum.
Porque não tem nada, é afastado, mas tem um o o pessoal lá de colete, né, que eu não sei se eles compraram em algum algum lugar aquele colete, só pra botar e cobra R$10, né. Então é é isso que é isso que você falou, tem a questão do estresse e
Uhum. É, isso é uma falta <clears throat> uma falta de liberdade, né.
Exato. Exatamente. Mas hoje, por exemplo, aonde você mora, você tem acesso a esse tipo de natureza?
<coughs>
Uma natureza, opa uma na é uma natureza mais um local mais deserto, não sei se você mora em lugar de praia.
Hoje onde eu moro ai, perdão. Uhum. Não, hoje onde eu moro é muito legal. Hoje, o o se eh, hoje onde eu moro é muito legal
Aham.
né, por quê?
Sim.
Eu tô a 15 minutos da praia mais próxima, que é urbanizada, mas não é urbanizada igual, você entendeu? Ela é bem mais, hã, equilibrada, né, porque aqui na hã, na França
Uau. Uhum. Entendi. Organizada. Uhum.
eh, eles levam muito em conta os estudos de urbanização, né. Então, é menos selvagem, né. Não é só porque tem, eh, uma prefeitura que quer construir e desenvolver, né, com obras, né, que vai conseguir. Aqui realmente tem to es tem o estudo e o impacto de tudo isso.
Hum. Aham. Sim. Entendi. Nossa, você se você mora perto de Nice, deve ser um lugar maravilhoso. Não sei se já teve a oportunidade de ir, mas eu acho que parece que as França as praias da França são bem bonitas, né?
São, são sim.
Legal. Olha, foi um prazer conversar sobre esse tema. Acho que a nossa mente foi pra bem longe. E até uma próxima. <chuckles>
Foi. <chuckles> Até uma próxima. Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.